Loh jus ini aku denger cerita kamu jujur jadi penasaran nih jadi jadi, kayaknya, suatu waktu nih, eee, gini deh ap buat kamu sendiri nih makanan ini mungkin apakah bisa di bantu untuk dipopulerkan ke khalayak ramai enggak?
Mmm. Wah, mantap. <laughs> Iya. Aku gak yakin sih, tapi aku gak yakin maksud aku karena ya orang tau itu serangga dan, dan s awa s eee, serangga dikonsumsi itu tuh memang boleh ya sebenarnya ada banyak serangga yang bisa dikonsumsi kayak walang kalau di Gunung Kidul Jogja itu kan juga itu menjadi salah satu makanan tradisional ya nah tapi orang-orang yang pada umumnya ngelihat makanan ini sebagai, eee, ini serangga, ya buat mereka kan ini sebuah makanan yang ekstrim ya jadi butuh keberanian butuh nyali untuk, nyobain gitu karena mereka udah kayak, ini serangga gitu loh, itu sih cuman aku tuh selalu seneng aja pamerin ke, orang-orang, ke temen-temen aku kalo aku lagi makan itu karena, ya aku pengen nunjukin aja kalo hei aku nyobain makanan ini dan ini tuh enak loh gitu, ini tuh enak.
Oh gitu? Mhm. Mhm, mhm mhm mhm, ya betul. Iya ya ya. Iya ya ya. Dan, eee, menurut kamu sendiri, eee, apakah, mungkin gak sih si laron ini jadi pengganti karena seperti yang tadi kamu ceritakan, eee, mengandung protein yang cukup tinggi, jadi penggan apa ya makanan alternatif untuk pengganti protein kebutuhan protein tubuh gitu?
Iya. Menurut aku bisa-bisa aja sih bisa aja nanti nanti coba deh kamu googling ya manfaat atau, eee, a eee, kandungan proteinnya seperti apa tapi, aku tuh nggak bisa makan terlalu banyak juga karena enek kayak langsung penuh di mulut aku nggak enak gitu kalau terlalu banyak.
Bisa ya? Mhm mhm. Nah, eee, ini nih terakhir nih, kalau untuk, eee, misalkan saya sebagai orang yang baru pertama kali ingin mencoba laron, dari bentuk makanan apa nih?
Mhm. Menurut aku ya langsung disangrai aja sih <laughs> biar kamu langsung iya atau kalau nggak ya peyek dulu atau ya botok sih botok kayak, eee, rasanya lebih ada bumbunya soalnya.
Langsung disangrai aja ya? Oke. Oke oke. Wah ini menarik banget, sumpah cerita yang sangat menarik banget ini makasih loh waktunya udah udah sharing sharing hal unik banget.
Iya kan? <laughs> Sama-sama Bro, iya seneng seneng bisa ngobrol iya sampai ketemu lagi.
Sampai ketemu lagi ya.